Olha, você tem que acertar esse objetivo, essa data, e fazer. <laughs>
É verdade, isso me deixa sozinha em casa <laughs>
Exato, já começa a estudar, já pega uns vídeos do YouTube, segue algumas dicas, vê e o meu conselho é, tipo, veja 3 vídeos pra cada receita, e aí você pega uma média pra saber exatamente, quais conselhos pegar.
Ah. <laughs> Sim. Faz o Exatamente. Eu fiz isso com o tiramisú, sabia, porque o tiramisú, quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha feito, né, porque no Brasil a gente faz o pavê, que é muito diferente do tiramisú, viu, muito diferente Lembra. É, lembra, muito, o brasileiro é muito doce, né, muito
Olha. Sim. Aham. Com leite condensado, né, que brasileiro gosta muito de leite condensado. Uhum.
muito, muito doce, e o tiramisu foi uma foi uma coisa que eu peguei uma receita aqui, uma receita ali, e aí dos que eu já tinha comido em restaurantes, mais ou menos a textura, e aí eu fui adaptando até chegar na minha receita.
Uhum. Ah, legal! E agora a tua receita está maravilhosa pra você, certo?
Ah, Está maravilhosa pra mim, pra minha família, para os meus amigos que comem. <chuckles>
Ótimo, ótimo.
Tá muito, muito bom.
Você tem que fazer a mesma coisa agora com o seu quindim, e o quindim eu creio que vai ser muito mais fácil, e também, a temida
Sim. É, eu preciso preciso provar de fazer quindim e a e a temida Pavilova. <laughs>
Exato, a temida Pavlova, vamos lá. <laughs>
É verdade.
Você precisa talvez de uma desculpa, né, um amigo que venha pra jantar, e aí falar "Tá".
Eu gosto Uhum. Que vem jantar. Voce sabe sabe que no verão uma amiga, eh, ainda t existe essa piada interna, né, com os amigos, porque eles sabem que eu cozinho bem, que eu gosto de cozinhar, que eu não me importo de cozinhar. Tem uma amiga que fala que eu gosto de arrumar trabalho pra minha cabeça, quando eu <laughs> voce gosta, "Vamos comprar uma pizza.", "Não não, eu faço uma coisa, eu faço em casa.", ela falou, "Você gosta de arrumar problema pra tua cabeça.", e aí a gente fez um churrasco
Quase Uhum. Sim. <laughs> Sim. Ah, você gosta de receber, né?

Então você vai de clássico, né, clássico americano, clássico brasileiro, clássico italiano. <laughs>
Vou de clássicos. Clássico, e clássico italiano, é exatamente, bem pontuado. Mas você sabe que tem uma sobremesa que é um desafio para mim, que até agora eu não enfrentei? Uhum.
Hã? E qual é ele?
É a Pavlova.
Olha, clássico francês se eu não me engano?
Clássicos, é, clássicos. Mas a pav
É, não sei se é França ou se é uma outra parte da Europa, mas é um outro clássico.
É, mas a Pavlova é um é um um doce, né, uma sobremesa, em que ela me desafia muito e eu ain ainda não tive coragem digamos assim de enfrentá-la. <chuckles>
Sim. Uhum. Olha, não, tome coragem, tome coragem.
De Justo pelo justo pelo preparo, assim, tá, então
Um dia ou outro você vai achar uma receita que seja só com as gemas, e esse é o seu momento de levantar as mangas e falar: "Pavlova sou eu e você".
Exato. São 2, porque eu queria muito f aprender a aprender, tentar fazer quindim, Então, olha que é uma
Sim, mas quindim é prático, que dia é rápido, facinho, né?
Sim, aí eu podia usar gema para o quindim, e a clara para a pavlova. <chuckles>
É.